Olha, eu queria uma opinião sua ou uma sugestão, se você pudesse me dar, de como encontrar presente significativo pra várias pessoas, sabe. Eu trabalho em um local onde tem várias pessoas assim. E aí, tem a chefe, né, e tem os outros funcionários. Então tem: secretária, tem os meus colegas e tal e eu gostaria de saber, hã, se você tem algum bo opinião, assim, porque eu sou péssima pra escolher presente, sabe. E
Sim. Corre Sim, eu entendo, eh, essa que é a época do ano, né, então é importante, né, a gente escolher bem. E, mais ou menos, qual que é a dúvida tua com relação aos teus companheiros de trabalho?
Sim. Na verdade, é porque, é o que eu te falei, eu sou péssima pra escolher presentes. E a eu acho que é porque também, eu não sou muito, assim, de ser aquela pessoa que fica cobrando presente, sabe.
Aham. Claro.
Mas, assim, eu não sei muito, porque eu sou próxima apenas de uma pessoa e e aí dessa daí eu sei o gosto, né. Mas, por exemplo, a chefe, eu não sei o que dar, porque a pessoa tem tudo.
Aham. Ok. É difícil, né.
E o que dar, né porque vai ter uma festa, nessa festa tem troca de presentes, não vai ter aqui a gente não faz amigo oculto, né.
Ah, não faz amigo oculto, né.
Não. E cada um disse que ia levar um presentinho, né, pra pra pra presentear todo mundo, são 6 pessoas só.
Bom E a aham. 6 pessoas. A maioria do pessoal, eh, são americanos ou como é que é a nacionalidade?
É, a maioria é americana.
Que é mui americano às vezes eles até, assim, lógico, qua quando não é de família, pra eles até o gesto às vezes ele é mais significativo quando é o presente de um companheiro de trabalho, né, assim, de repente eles não estão esperando, né, lógico que o presente mais importante é o da chefa, né, então, <chuckles> tem que concentrar mais nisso, né, o a quem que conhece, quem que trabalha há mais tempo lá, que conhece bem a tua chefa e talvez te possa dar um conselho sobre os gostos delas?
Sim. É, pois é. Ah, tem algumas pessoas, tem uma pessoa que que trabalha lá há muito tempo, sabe.
Então.
Ah, eu posso perguntar, mas, hã, eu acho que fica meio assim, meio meio chato, né.
Mas É. Não, é só ir assim, é normal, tipo, você vai lá e fala: "Ó, eu então, tá chegando" é o é o primeiro Natal que você passa nessa companhia?
É.
Então, você fala: "É, tá chegando o Natal, é o primei meu primeiro Natal com vocês, eu ainda tô conhecendo" "e eu queria dar deixar uma boa impressão, se você puder me ajudar, assim, uma coisinha assim simbólica, que talvez ela" "é, que ela goste mais que outra co o que que ela não gosta, o que que ela gosta". E aí você vai, você vai analisando bem, né, e aí de repente você con
Hum. Então você acha que eu devo perguntar pra alguém, é isso?
É, seria bom, né, tipo alguém conhecesse, alguém que você sabe que vai te ajudar, assim, de verdade, né, porque
Conhece ela. É, ela não é íntima de ninguém lá, <chuckles> tá todo mundo com a mesma dúvida que eu. Pior é que assim, a gente combinou de não dar nada repetido, né.
É, então. É, não, mas é Claro. Não, mas é Hã, é, tem esse detalhe também. E, e
Não sei, porque a gente estava discutindo assim, né. E aí a gente alinhou de não dar repetido. Se comprar, fala o que comprou pra outra não comprar, entendeu.
Aham. Mas eu não entendi direito como é que é o não é o amigo secreto.
Mesma coisa. Não.
Eh, mas você vai dar presente para quantas pessoas, no caso, então?
6 pessoas.
Cada um vai, ou seja, são é um grupo de 7 pessoas e vo e cada um tem que dar pra 6, né?
É, mas as secretárias, por exemplo, 2, eu já sei o que dar, né, eu já até comprei e tal. a minha grande dificuldade é das minhas colegas
Aham. Ok. Aham
e principalmente da chefe.
Bom, o que você podia fazer era aproveitar a diferença cultural, você é do Brasil, né. E sei lá, de repente alguém que goste de algo brasileiro, que você consiga comprar, não sei se você onde você mora, você tem alguma opção de de alguma loja brasileira ou perto ali, você pode ir nesse ângulo, né. Eh, você prefere dar um algo mais prático ou mais sentimental de presente? Qual que é assim, o teu historial?
Hum. Prático.
Prático, né, é, então, aí já
Se bem que assim, é sentimental se não sei. <chuckles>
É, eu acho que pra companheiro de trabalho é mais prático, né, porque sentimental você pode dar pra familiares e amigos, né.
Sei lá.
E
É, mas aí depende muito o que que é pra você é sentimental, por exemplo, uma planta, né, eu sei que ela gosta de plantas, por exemplo.
Aham. Aí, já é uma já é uma pista já, tá um caminho que você pode ir, né.
É, é uma coisa mais sentimental, não é uma coisa prática, que ela vai ter que cuidar, e é uma coisa que toda vez que ela ver, ela vai lembrar que fui eu que dei, né.
Sim, é mais sentimental, não tem muita praticidade uma planta, não. <sniffs> Aí, perfeito, eh eh, é o olha, dar presente é um risco, né, não tem, eh, o ideal, eh eh, você seguir um caminho seguro, né, não dar nada, ah, nada assim espalhafatoso ou algo que de principalmente ambiente de trabalho, né, de repente você dá um presente, um um iPhone novo pra tua chefa, né, primeiro que você vai gastar dinheiro não, por isso que eu falo
Aham. Sim. Ah, não, de jeito nenhum, é só uma lembrancinha, a gente já estipulou o valor e é $30, porque senão, né, mas $30 pra escolher presente pra chefe é difícil, né.
Então. Perfe é, exatamente. Bom, aí eu recomendaria você usar a Amazon, né, porque acho que por $30 você pode conseguir alguma coisa que vale a pena, né, porque aí já e no caso já leva o recibo, se alguém não acreditar que custou menos de 30, não, tá
Melhor, né. Nossa, gente mas <laughs>
É mui não, já aconteceu já, de va deve ter acontecido várias vezes que em em algum ambiente de trabalho, onde tem aquela concorrência, né, e de repente alguém acusa outra pessoa, sei lá o que aconteceu, mas, eh, o tipo assim, eh eh eh, os americanos estão acostumados com isso, eu acho de quando a pessoa é nova, ela pergunta, "E aí, e e fulaninha, você acha que ela gosta do quê, e outro rapaz, e o rapaz lá da e a e a moça do cafezinho, o que que você acha que", é normal entre eles, sabe, porque é um, é um detalhe a mais, tipo, "Olha, ela perguntou pra to ela perguntou pra cada um sobre", então, tipo, conta pontos ao teu favor, se você tomar esse cuidado, né, de perguntar assim, por cima, assim, não tem que ser, não é que você tem que per perguntar, "O que que eu dou de presente pra tal pessoa?", apenas, e, "Qual que é o hobby, qual que é o gosto, o que que você acha, assim, mais ou menos?", e aí é bom, né, é bom que o, você demonstra o interesse a mais, né, principalmente que você é nova no lugar, né, mais ou menos tem alguns meses que você tá trabalhando lá?
É. Uhum. É. Uhum. Uhum. É. Uhum. Não, tem 1 ano.
Ah, não, então mas então cê já passou o Natal do ano passado?
É, não, vai fazer 1 ano, né, eu entrei depois do Natal.
Ah, você chegou, ah, um pouco depois do Natal, ah, ok.
É, foi depois, em janeiro, vai fazer 1 ano.
Então Sim, e você tem um um limite de orçamento pra comprar esses presentes, bom, você quer $30, né, você mesmo falou, né.
É é $30, por isso que eu pensei numa planta, porque perfume ela já tem
Aham.
hã, maquiagem, tudo isso aí ela já tem e não dá pra comprar uma coisa boa com $30, é só mesmo lembrancinha, né, e como a mesa dela vive cheio de florzinha e a janela do escritório e tudo, falei: "Ah, melhor uma planta", só se todo mundo pensar nisso. <chuckles>
É. Exato, exa Ah, então eu acho que, eh, eu acho que, sim, exatamente, é o ideal, eu acho que esse é o caminho certo, eu acho que dá pra
Uma suculenta, assim.
Você vai lá no no Home Deport, acho que eles vendem plantas por por uns preços bons, assim, aí um um vasinho, assim, bem simples
Onde?
Home Depot acho que ele, eh. Você mora onde, eh, nos Estados Unidos?
Nova Iorque.
Nova Iorque, é, deve ter em Home Depot tem em todos os lugares ou não, como assim?
Como é que chama? Home Bip? nunca ouvi falar.
Home Depot é o é o nome da é uma é uma franquia de, eh, tem a tem material de construção e também tem de jardinagem. Então lá tem todo tipo de, de flor e planta na parte de jardinagem
Ah, tá. Hum.
você não vai encontrar um lugar que, eh, ou
Hã. Tem site?
É
Entrega? <laughs>
Eh
Porque é outra coisa, né. A praticidade para comprar, porque a gente também não tem tempo de ficar né?
É, planta já é um pouquinho mais, hum, eu não, não sei se vale a pena você arriscar. De repente você poderia eh, tipo assim, você pode comprar agora, né. Que se e você fica cuidando da planta, né até, até chegar na na época de entrega de presente, né eh, se chegar então, se chegar meio avariado, você ainda tem alguns dias pra comprar algo de emergência. Então
É. É é semana que vem. Uhum.
você pega e e não se esquece, na hora de receber o presente, de fazer aquela cara de quem gostou, viu. <laughs> E você vai você vai receber presente também, né. É, tipo é, fal "ah, que legal! Obrigado pela lembrança", né. Você sabe, eh, um ambiente de trabalho é bom ter, assim, uma imagem positiva, né, das das outras pessoas, de você sempre é, e é mais o porque, de repente, o fato que você é brasileira, né, de repente eles pensam que você tem alguém vai tentar te dar algo de acordo com a imagem que eles têm dos dos brasileiros, não é?
Ah, é verdade, né? Isso é importante. Isso é importante. Ah, tá. Aham.
Então, de repente, tem alguma surpresa, não sei, sei lá o que mas é isso aí mesmo.
É. É, vamos ver. <laughs> Vamos ver o que vai acontecer.
É, pre é é, eu acho que é mais difícil você dar presente pra familiar, pra filho, por exemplo, né, eh, pra esposa, marido, né, do que pra, eh, pessoal do trabalho, assim, eh, é mais é principalmente os americanos, é mais uma lembrancinha mesmo, tipo, algo que
Aham. Hã.
pra um um detalhe, assim, um simbólico, né. Ainda mais que é $30 então, ninguém vai esperar nada do outro mundo.
Entendi. Ah, então, tá. Olha, eu gostei muito aí de conversar com você, acho que você me deu uma boa ideia aí, do que fazer, né, com esses presentes. Vamos ver se eu acerto, não sei, <chuckles> mas eu vou seguir suas sugestões aí, viu. Obrigada.
Que bom. Que bom. Com certeza, com certeza. É, não, não precisa estressar, não, eh, tenta, assim, algo que seja simples, mas simbólico. A planta, por exemplo, excelente ideia, porque, eh, aí você vê as planta que ela tem na na sala dela pra você ter uma ideia qual que é, mais ou menos o tipo que ela tem. Ela deve ter um tipo: se é muito colorida, se é mais cores neutros, então, e aí por aí você vai. Mas é, vai dar tudo certo, com certeza. Espírito natalino é mais forte que qualquer coisa.
É É. Ah, tá. <laughs> Olha, muito obrigada, viu.
Ô, obrigado a você, não, e qualquer coisa que você precisar, estamos aí.
Você me ajudou bastante. Tá joia, tchau, tchau.
Até ma